Claro, sí, como estos dichos y y como estas reglas no escritas que se ponen con la sociedad y la cultura, ¿no? Y eso, pues, se va transmitiendo de generación en generación, ¿no?
Ujú. Claro. Bueno, eh, para nosotros, eh, fue una programación muy muy dura. Que cuando van avanzando las generaciones y tengo yo, por ejemplo, a mis hijas, pues, ya hay una disonancia, porque, eh, ellos, que son ya de de una siguiente generación, cuestionan y dicen: "Pero, ¿por qué?". Y entonces, el simple hecho de cuestionar, este, para mí era ya una una afrenta, porque estaba acostumbrado en mi educación que los hijos no cuestionaban a los papás nunca, ¿no? Entonces
Ah. Claro, sí. O sea, que no tenían ni como ni voz ni voto. Simplemente a ciegas tenían que hacer como todo lo que pedían los papás.
Sí, pa la la, eh, típica frase: "Ah, porque soy tu padre y y y porque digo yo, y ya se acabó", ¿no? Este, eh, cosa juzgada. Y y bueno, ese choque de trenes generacional me dio a mí, este, digamos que muchos dolores de cabeza, pero también muchos, este, eh, golpes de conciencia donde yo dije: "Pues, tienen razón". O sea, es es es
Y se acabó. <chuckles> Sí. Ujú. Ah. O sea, dentro de su cuestionamiento, tú también te empezaste a cuestionar también como, pues bueno, ¿por qué digo esto? ¿No? O, ¿por qué tiene que ser así?
Claro, digo, eh, muchísimos errores de los que yo, eh, cometí durante la crianza, empezaron a a tener de adentro de mí ya una disonancia, se empezaron a a fracturar y y empecé a decir: "Es que no tengo la razón. Este, eh, tienen la razón ellas". Pero, también por mi programación era difícil que yo aceptara que había me había equivocado, ¿no? Y entonces
<chuckles> Ah ah. Claro, sí, n no es algo tan fácil, ¿no? Sobre todo en como lo que viene siendo, este, como la cultura latinoamericana, donde el papá, aunque se equivoque, tiene la razón porque es el papá, porque es el pro el que provee y es como el que, entre comillas, manda, ¿no? En la casa.
Ujú. Claro. Claro, claro. Y y y como es el que tiene la la responsabilidad, tiene toda la autoridad y nadie le puede debatir, ¿no?
Enonces ujú. Ajá. Sí, como diciendo yo traigo el dinero y casi, casi, pues, por mí comes y a mí no me vas a cuestionar nada, ¿no?
Ujú. ¡Ay! Suena muy feo cuando lo dices, pero sí, tienes razón, ¿eh? Esa esa esa es
Sí, o sea, suena feo, pero prácticamente esa es la idea. <chuckles>
eh, sí, esa era mi forma de pensar y y yo digo: "Híjole". O sea, eh, qué equivocado, ¿no? Entonces, todos esos prejuicios que yo iba cargando, eh, dificultaban la comunicación porque yo ni siquiera entendía que no entendía.
Claro, no no estás ni abierto como a la posibilidad de que, pues podías estar mal, ¿no? O podías, a lo mejor, pues no no tener la razón absoluta, ¿no? Podrías tener razón en en algunas partes y en otras partes no, pero como que sí traías muy arraigado, pues, con lo que creciste, ¿no?
Pero

Claro, y y bueno, con el agravante de que, mm, la a nosotros que tenemos una forma distinta y que sí conocimos una forma distinta, este, eh, con el argumento de que somos anticuados, ya, este, pues, desechan los argumentos que podrías presentarle, aunque les estés dando evidencias del que lo que dices es así. Entonces, mm, eso es también hace difícil, es un prejuicio, ¿no? Eres viejo, por lo tanto está mal lo que me estás diciendo. Entonces, em, hay muchos retos todavía en esto de la de la comunicación entre generaciones, pero bueno, em, ya veremos si si e este, eh, digamos, este bombardeo al que están sometidos los jóvenes por las por las redes, este, pues va va a resultar en una generación que sea más amplia en sus conocimientos y pueda atacar un problema cuando lo encuentre, eh, ya dedicándose a eso, o va a a, pues, a a tener una complicación para resolver ya prácticamente sus problemas y su vida, ¿no?
Concretas. Ándale. Sí. Exacto. Oye, pues la verdad es que sí sí tiene mucho sentido lo que dices, y creo que los prejuicios sí es como como un tema muy o, como, digamos, como el pilar de esta dificultad, ¿no? Porque el prejuicio de también puede ser, ¿no? Del a del adulto como: “Ay, es un chamaco, no sabe nada”, y viceversa, ¿no?: “Ay, es ya es un señor, ya él él qué va a saber de las cosas del día de hoy. Se quedó en como en su época, no sabe ni siquiera usar las redes", o, qué sé yo. Entonces, creo que eso
Ujú, ujú. Sí, sí, sí. O los viejos que les decimos generación de cristal, es una una cosa que a mí me molesta mucho, este, deslegitimamos sus sus emociones y su expresión. Entonces, sí, son prejuicios muy dañinos.
Ándale. Claro. Sí. Sí, como que esta esta poca apertura de de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Como de aceptar y y poder aceptar como como recibir, ¿no? Como que siento que a veces cuesta mucho eso. Oye, pues, la verdad es que Ujú.
Ujú. Sí, digamos digamos entre lo nuevo y lo clásico para que no se escuche tan feo. <laughs>
Ándale, pues, lo nuevo y lo clásico. <laughs> Está bien, pues. Oye, pues estuvo padrísima la plática. La verdad es que disfruté mucho, y como tiene tiene mucho sentido que los prejuicios sean como este tema más grande a la comunicación. Que tengas una excelente tarde.